Ev işlerinin paylaşımında adaleti nasıl sağlıyorsun?
Ya, bu konu aslında, eee, üzerine çok düşündüğüm bir konu, toplumsal olarak da çok, eee, tartışmalı bir konu aslında. Eee, ben adaletli sağlanması gerekmesinde de birazcık problem yaşıyorum ama, emm, evet, yani, aslında benim için öyle biraz da. Sadece, eee, olması gereken şekilde ev işlerine herkesin koşturmasında, ııı, bir düzen sağlanabileceğini düşünüyorum.
Hı hı. Değil mi? <chuckles> Daha temel bir durum var yani, peki. Peki, şöyle o zaman sorayım. Evdeki iş bölümü senin için daha çok, aaa, demokrasiye mi, monarşiye mi benziyor? Yani, şöyle mi? Herkesin fikri alınıyor mu yoksa kim önce fark ettiyse o yapar kuralı mı var manasında?
Emm Ya, bence aslında, eee, herkesin şeyin farkında olması gerekiyor. Bu yetiştirilme tarzıyla da çok alakalı tabii ki ama bir o alan paylaşılıyor. Evli de olsanız, eee, arkadaşınızla da yaşıyor olsanız, bir kişiyle de yaşıyor olsanız, 10 kişiyle de yaşıyor olsanız bir alan paylaşıyorsunuz. Eee, ve o alanda yapılması gereken bir şey var. Herkesin de belirli sorumlulukları var. Eee, genel olarak burada şeyi düşünüyorum, yani, senin yaptığın bir şeyi ben temizlemek zorunda kalmamalıyım. Eee, temizlemek farklı bir şey tabii ki ya da onu, hani, düzeltmek farklı bir şey ama zorunda kalıyor olmak aslında adaletli olmadığını gösteriyor.
Hı hı. Tabii. Hı. Hı hı. Hıı. Evet, değil mi? O zor bir şey. En azından kendi arkasını toplamalı insan, değil mi? Kendi yaptığını toplama <laughs> Olmamalı. Peki, eee, hiç, böyle, eşit paylaşıyoruz deyip de aslında görünmeyen bazı işleri tek başına paylaştığın oldu mu? Ya, tek başına üstlendiğin daha doğrusu, oldu mu? Mesela, işte, çamaşır deteja deterjanının bittiğini hep senin fark etmen gibi ya da diş macununun bittiğini hep senin fark etmen gibi.
Aynen öyle, çok da zor bir şey değil aslında. Evet. Ya aslında, emm, biraz önce verdiğim örnekle çatışan bir şey olacak ama ben çok uzun süre sadece annemle yaşadım. Annem ve ben yaşadık ama, eee, orada da şöyle bir şey oluyor. Yani, eee, çok şanslıydım o konuda. Daha çok, böyle, kı kız çocuklarına yıkılan bir şeydir ya bu, eee, temizlik görevleri. Annem hiç öyle yetiştirmedi. Abimle yaşarken de, yani, 3'ümüz yaşarken de, emm, he ikimize de hep sürekli eşit davrandı. Aynı şekilde yı yıkıldı ve biz çok temizlik yaparak büyümedik aslında ya da, hani, o, ımm, <clicks tongue> bunu paylaşarak büyümedik, eee, ve aslında sonrasında annemle yaşadığım için de, eee, <scoffs> belirli görevler onun üzerine kalmış oldu. Hani, çocukluğumdan gelen bir zaten o alıyor olduğu için ve öyle büyüdüğüm için, eee, ona kalmış oldu ama, eee, bunu tek yaşadığım ya da, işte, şu an, emm, bir ev arkadaşım var, <sniffs> onunla yaşarken de fark ediyorum. Gerçekten, emm, şey çok garip. Yani, bir bakıyorsun ı el sabunu geliyor oraya, kullanıyorsun ve fark etmiyorsun bittiğini bile ama aslında birisi onun bittiğini fark ediyor, gidip alıyor, onu oraya koyuyor ve kullanıma hazır hâle getiriyor senin için.
Aha, tamam. Evet, evet. A, çok güzel. Hıı. A! Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi? Evet, evet, orada görünmeyen bir, eee, sorumluluk var.
Çok fazla var ve özellikle maalesef ki kadınlar üzerinde.
<chuckles> Evet, de değil mi?
Evet.
Peki, temizlik, eee, tarzıyla da ilgili bir şey bu. Mesela, bazı insanlar galiba, eee, ya, bazı insanlar için temizlik, eee, ufacık bir tozu görmek, bazı insanlar için halının üzerine, eee, bir cips paketi düştüğü zaman görmek. Eee, yani, onun için o cips paketini görmeden, eee, pis demek, eee, dağınık demek zor. A bazısı için çok gecikmiş oluyor. Yani, bu konuda sen nasılsın?
Evet. Evet. Hı hı. Ya, aslında, eee, biraz önce de bahsettiğim gibi annemle yaşadığım dönemlerde annem bana sürekli, işte, dağınık olduğumu, her anne gibi tabii ki, eee, işte, temizlemediğimi, falan, söylüyordu ki gerçekten de temiz bir insanımdır ama dağınık bir insanımdır. <sniffs> Eee, ob s şu anda yeni biriyle ya yaşamaya başlayınca fark ettim ki gerçekten, aslında, çok temiz bir insanmışım. Eee, çünkü her şey gözüme çok batıyor. Yani, mutfakta, eee, tezgâhın üzerinde kalan bir damladan tutun, emm, yere dökülen bir kırıntı ya da masanın üzerinde kalan bir kırıntı, benim gözüme çok batıyor ve şu an farklı bir ülkeden biriyle yaşıyorum. Belki kültürle de çok alakası vardır ya da, hani, yaşam tarzıyla çok alakası vardır ama onu hiç rahatsız etmeyen şeyler benim gerçekten uyumamı engelliyor, yani, onu oradan kaldırmadan, düzeltmeden, i iii, rahat edemiyorum. O yüzden çok farklı, eee, bakış açıları var, yani.
<chuckles> Hı hı. Tamam. A! Hı. Ha ha. A! Ha ha, olabilir. <chuckles> Hı. Hı hı. Peki, emm, eee, ev arkadaşınla iş bölümü için bir mesela ev anlaşması yapacak olsanız, ilk maddede ne olurdu senin için?
Evet. Bence temel hijyen, temel temizlik aslında çok basit ama çoğu insanın da çok kaçırdığı bir şey. Emm, bu belki aileyle yaşarken, eee, ya da, hani, evlilik içerisinde görmezden gelinebilecek şeyler oluyor aradaki samimiyetten dolayı ama, eee, tanımadığımız insanlarla yaşarken, başkasının yaptığı temel, böyle, hijyen, eee, hataları çok rahatsız edici olabiliyor. O yüzden ilk kural gerçekten temizlik olurdu, yani, etrafı toparlamak ya da, işte, etrafı temizlemek, düzen falan değil ama, eee, temel olarak temizliği gerçekten altını çize çize yazardım ilk sıraya.
Hıh. Hı hı. Hı hı. Ha. Hımm. Bu herhâlde daha çok bu ortak kullanım alanları için geçerli, değil mi? Hani, lavabodur, mutfaktır, hani, öyle şeyler için. Hı hı. Peki, eee, şu görünmeyen, eee, emekler konusuna tekrar, emm, gelmek istiyorum. Senin için, aaa, bu planlama, hatırlatma ya da, işte, organize etme işleri, eee, bir kişinin mi üstünde kalıyor? Çünkü bu da bir iş aslında.
Evet, hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Yani, maalesef evet. Aslında, bu biraz da toplumsal da bir şey. Eee, ama, hani, toplumdan ayrı olarak da dünya genelinde bence, eee, kadının üstüne kalan bir görev. Hatta bununla ilgili araştırmalar da vardı yakın zamanda çıkan. Tam tersi düşünülüyor olsa da, işte, evin bütün yükü, aslında, eee, erkeklerin omzunda gibi görünse de bu bahsettiğimiz, eee, görünmeyen emek kısımları yüzde doksanlarda bir oranla kadınların üzerinde kalıyor, eee, ve aslında gerçekten çok yorucu bir şey. Yani, karşılığında da, hani, bu bir iş olsa belki de karşılığını görmek, eee, rahatlatacak insanı ama, eee, ya, tabii ki, çocuklar, eee, konusundan bahsetmiyorum. Ama yine de ortak alanlarda ya da ortak işlerde ortak emek vererek yapılması gereken şeylerde bir kişiye kaldığı zaman bu uzun vadede hem çok yıpratıcı bir şey, eee, hem de aslında, yani, yetişkin bir insanın yapmaması gereken bir şey. O yüzden çok anlam veremediğim de bir konu aynı zamanda.
Hı. A! Hı hı. Hı. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Değil mi? Tabii. Hı hı. Peki, şöyle diyebilir miyim bö buna? Eee, adalet kavramı şu anda konumuz ev işi olduğu için, eee, ev içinde sınanıyorsa, aslında, bütün toplumun adalet anlayışı da birazcık orada başlıyor olabilir mi?
Evet. Evet. Ya, tabii ki öyledir. Bence zaten bu oturan bir sistem olduğu için kimse, eee, yani, bireysel olarak değiştiren çok farklı adaletli bir şekilde, eee, ev işlerini ya da ev düzenini paylaşabilen insanlar da var. Eee, ama genel olarak, eee, bir algı olduğu için ya da bu bir beklentiye dönüştüğü için, eee, ı ı çözümlenmesi de daha zor bir şey oluyor. Ama evet, temel problem de aslında bahsettiğimiz gibi.
Hı hı. Evet. Imm. Peki, bu konuda toplumsal cinsiyet rollerine, eee, meydan, aaa, okumadan yapmak mümkün mü bu adalet arayışını ev işinde?
Ya, mümkün, aslında, bence zaten meydan okumuyor olmak gerekiyor çünkü <scoffs> bu rollerin olmaması gerekiyor temelde. Eee, ama, yani, eee, ben, mesela, bunu meydan okumak olarak görmüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben temizlik yaparak büyüyen bir insan değilim. Tabii ki kendi alanımı temiz tutuyorum ama, eee, evlendiğim bir senaryoda bahsedersek ben ev işi yapmayacağıma çok eminim. Çünkü zaten yapamıyorum ama bunu, işte, başkaldırmak <chuckles> başkaldırı olarak da değil bu. Çünkü benim normalim o, eee, ve nasıl ki bir erkeğin yapmaması çünkü onu yaparak büyümemiş olması, eee, normal karşılanıyorsa benimki de normal karşılanıyor olmalı, eee, ya da aynı şekilde, yani, ben mutfakta yemek yaparak büyümedim ki zaten çok fazla yemek yiyen bir insan değilim ama, eee, şu anda kendimi doyuracak kadar, kendi isteklerimi karşılayacak kadar yemek yapıyorum. Evlendiğimde ya da bir insanla hayatımı paylaştığımda, eee, mutfağa girip her gün yemek yapmayacağım tabii ki. Yani, yapabileceğim bir şey de değil zaten. O yüzden, eee, yine söylüyorum, yani, başkaldırı olarak değil ama benim normalim bu. Ben böyle bir insanım ve, eee, bu bunu karşılamak zorunda değilim gibi bir yerden tabii ki her noktada aslında bir başkaldırı olarak, eee, çıkıyor ama biraz da, aslında, normal olduğunu kabul ederek ilerlemek gerekiyor.
Dersek. <chuckles> Değil mi? Doğru cevap. <chuckles> Hı hı. Evet. A! <chuckles> A. Buradan duyuruyoruz. Ha ha. <chuckles> Ha ha. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. <chuckles> Hımm. Çok güzel. Peki, şöyle bir şey sorayım. Aaa, diyelim, evlendin. Hani, eee, şimdilik sadece bunu, aaa, herhâlde hayal edebilirsin. Aaa, bir şekilde adil iş paylaşımı yapmanız gerekiyor ama bu ev işleri öyle tipik bir temizliktir, bulaşıktır, öyle şeyler yemektir değil de mesela çocuğu okula hazırlamak ya da kediyi, köpeği veterinere götürmek ya da, aaa, köpeği yürüyüşe götürmek ya da, işte, ımm, buna benzer şeyler, birtakım sorumluluklar çünkü sadece temizlik ve ortalık toplama değil. Nasıl bir adil paylaşım, eee, yapmayı düşünürsün? Yani, görünmeyen emekler kategorisine de biraz giriyor bunlar.
Evet. A. Evet. Tabii ki. Evet. Ya, aslında, bence b özellikle bu konularda, eee, öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken şey, eee, alışkanlıklar ve rahat hissetmek. Yani, ben, eee, sabah çok erken kalkmayı seven bir insan da değilim. Ben, galiba, eee, <giggles> bir partner olabilecek bir insan değilim zaten ama <chuckles> umarım öyle olur gerçekten ama, yani, eee, öyle bir durumda bence her sabah kalkıp birini okula hazırlamak, eee, benim yapabileceğim bir şey değil. Orada, belki, adaletli olmak adına, atıyorum, bir hafta ben hazırlıyorsam bir hafta karşı tarafın hazırlaması ya da iş bölümüne göre kim daha yoğunsa, kim daha çok vakit ayırabilecekse onun bunu alıyor olması ya da, işte, eee, köpek gezdirilmeye çıkarılacaksa belki yürüyüş yapmayı seven birinin bu sorumluluğu alması. Ama ara sıra da diğer tarafın yardımcı olması gibi, aslında, bireysel dengelere bağlı olarak, eee, yaratılması gerektiğini düşünüyorum sağlıklı olması için.
Evet. <laughs> <chuckles> Sen evde kalıyorsun, anladık bunu. <laughs> Hımm. Olabilir. Tabii. Hı hı. Hıı. Hı. Bu konuda hoşgörülü olduğunu düşünüyor musun? Yani, bazı fedakârlıklar yapmaya hazır olabilir misin? Yoksa tamamen, eee, ucu ucu her yani, en ufak şeyde bile adalet, eee, eşitlik olmalı mı diyorsun?
Hıı. Ha, yok. Yani, aslında, çok uyumlu bir insanım ama, eee, kendi konfor alanımda yapma yaparken rahat hissettiğim şeyler konusunda biraz inatçı olabiliyorum ama, yani, başlangıçta söylediğim gibi bu şu an tek başıma, eee, bireysel yaşarken yapabildiğim şeyler ya da, hani, nazımı geçirebileceğim insanlara, eee, yaptığım şeyler. Biriyle bir şey paylaşmam gerekiyorsa ki şu anda zaten ev arkadaşımla yaptığım gibi elimi taşın altına koymam ve bir düzen oturtmam gerekiyorsa, eee, kendimi zorlayarak da olsa onları yapmaya çalışıyorum.
Hı hı. <chuckles> Tamam. Hı hı. Tabii. Hı. Peki, bu konuda teknolojinin sana, eee, şu anda ya da belki ileride evlendiğin zaman ya da başka bir, eee, paylaşımlı evin olduğu zaman, teknoloji bu konuda, eee, işine yarar mı dersin? Bir, eee, ortak takvim, görev listesi, hatırlatma, değil mi?
Evet. Yani, tabii ki. Aslında, şöyle, bence şu an zaten teknolojiyle, eee, birlikte bu yük çok fazla azaldı da. Yani, yine kadınların üstüne çok büyük bir çoğunluğu ama en azından, eee, teknoloji deyince çok güncel şeyler geliyor aklımıza ama çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bu tarz şeyler de, aslında, teknolojik ürünler ve, eee, iş yükünü çok fazla hafifleten ve, eee, çok büyük bir, aslında, rahatlık sunan şeyler. O yüzden beni de, tabii ki, çok rahatlatacağını düşünüyorum.
Hı hı. Ha ha. Yani, kullanırsın, değil mi böyle şeyleri? Hatırlatmadır
Tabii ki. Sadece onları bile kullanabilirim, yani.
Hımm. <chuckles> Bir de şöyle bir şey oluyor mesela, görünen bir alana büyük bir takvim asılıyor. Eğer işin içinde çocuk varsa, eee, böyle şeyleri tercih ediyorlar, aaa, ve oraya, işte, eee, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe neyse günler, yazılıp şu gün şu, bugün bu. Eee, silinip düzeltilebiliyor çünkü belki ezkaza öbürü yapmıştır o işi de hemen bir yeni planlama gerekebiliyor. Çocuklar varsa renkli kalemler yapıştı şey ne o? Emm, yapışan güzel şeyler, not kâğıtları falan olabiliyor mesela.
Evet. A! Evet. Aslında Evet. Evet, not kâğıtları. Ya, aslında bu, "çocuk" deyince aklıma geldi ama öyle bir durumda büyük ihtimalle, eee, "Çocuğuma paylaşmayı, iş yükünü ya da, işte, sorumluluğu öğretiyorum." eee, diyerek, bütün işi ona bile yıkabilirim. Hani, adaletten bahsettim ama.
Ha ha. Evet. Vay! İşte, çok güzel ama öğrenmesi lazım, değil mi? <laughs> Eğitimin bir parçası. <laughs> Güzel. Sonunda, eee, gerçek adaleti bulduk. Monarşi sistemi. <laughs>
Tabii ki. Ben de bunu kullanarak <chuckles> büyük ihtimalle onu yaparım, yani. <chuckles> Evet.
Eee, çok güzel bir sohbet oldu bu. Gerçekten verdiğin bilgiler çok keyif vericiydi ve, eee, öğreticiydi. Çok teşekkürler.
Benim için de. Benim için de öyleydi. Sonunda hiç beklemediğim bir yerden gerçekten adaleti de kendim için görmüş oldum. Eee, soruların sayesinde de çok daha detaya inebildim ve kendimi de anlayabildim aslında. O yüzden ben de çok teşekkür ediyorum sohbetin ve soruların için.
<chuckles> Ha ha. Ne güzel. Rica ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.